А, много чего. Наверное, главный фактор- это моё любопытство. Ам, да, любопытство у меня включается очень легко, по-моему. Э, <clears throat> мгм.
Так. <chuckles> Ну, то есть это черта характера, который у тебя всегда была, да, с детства?
Скорее всего, да. Да, сам да. Э, на самом деле всегда была такой, с самого детства была очень любопытной. Э, даже вот, э, у меня есть такие детские воспоминания. Есть <chuckles> 1 такая смешная история. Я прочитала в какой-то газете, э, мне было, я не знаю, меньше 10 лет, наверное. Э, я прочитала в газете, что дети бывают любопытными и что они могут спросить в день, а, даже, 300 или 350 вопросов. Ие и и
Ага. <chuckles> Так, интересно.
И и не знаю, мне кажется, вот это подогрело вот моё любопытство. И я начала свою маму прям спрашивать всё весь день. Всё, что мне приходило в голову. Я помню, в какой-то момент даж она уже больше не могла. Она поняла, что-то, т что-то произошло такое, я не знаю. <laughs>
Так, она заподозрила неладное, да? <chuckles> Но ты, в общем, решила этот рекорд побить или какая у тебя вообще цель была с этими вопросами?
Что-то меня подтол Да, да-да-да. А, я на самом деле, как будто мне, эм, открыли дверь, как будто мне сказали, что: хм, если у тебя есть какой-то вопрос, то ты можешь пойти и искать ответ на этот вопрос. Вот и мне кажется, вот это, н скорее всего, превратилось, э, в жизненную философию.